मैं आपसे ना एक ऐसी स्थिति के बारे में सलाह लेना चाहती हूँ जिससे जो मेरा आत्मविश्वास है ना वो काफी हद तक प्रभावित हुआ है। और हाल ही में ना मुझे सार्वजनिक रूप में एक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ये घटना अचानक हुई थी और उस समय मैं खुद को सँभाल नहीं पाई, और उस पल के बाद से जो मेरा मन जो है वो बार-बार उसी घटना में अटक जाता है। और ऐसा हो गया कि उस घटना के बाद ना मुझे लोगों के सामने बोलने से मैं डरने लग गई हूँ। मुझे लगता है कि, लोग जो है ना मुझे उसी घटना के चश्मे से देखेंगे, और ऐसा लगेगा कि वो सिर्फ़ मेरे को ही जज़ कर रहे हैं जिसके कारण जो मेरा आत्मविश्वास है वो भी कम हो गया है बार-बार मेरी आँखों के सामने वही दृश्य याद आ जाता है, और उस समय मुझे फिर ये होता है कि मुझे खुद पर गुस्सा और एक शर्म महसूस होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि उम, काश वो दिन ही ना आया होता या काश वो मैं मतलब या मैं जाती ना उस दिन अपने कॉलेज में। तो ये डर एक यही रहता है कि दोबारा वैसा मुझे सामना ना करना पड़ जाए, और मेरी उस टाइम पे जो भावना आई थी वो बिल्कुल एक ऐसी थी कि अ, एक शर्म वाली महसूस करने वाली थी मैं किसी से आँखें तक नहीं मिला पा रही थी, और लोगों की नज़रों से ना मैं खुद को एक छोटा महसूस कर रही थी। और कब फिर उस समय पर ना मुझे एक ऐसा भी एक अ, एहसास हुआ था कि मुझे खुद की काबिलियत पर शक होने लग गया था। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं मानती हूँ कि गलती जो इंसान से होती है लेकिन इससे इसको मतलब मैं अपने मन को कैसे मानूँ कि अगर गलती हो गई तो हो गई, लेकिन अपने मन को मैं इसको सँभाल नहीं पा रही। तो आप मुझे कोई मार्गदर्शन दीजिए कैसे मैं अपने मन को अ, समझाऊँ? कैसे इतनी बड़ी चिंता से मैं बाहर निकल कर आऊँ?
जी। जी। जी। जी अ, बिल्कुल कहीं न कहीं जब हमसे कुछ ग़लती हो जाती है, कुछ ऐसी घटना हमारे साथ हो जाती है, जो हमारे दिमाग़ पे लगातार बनी रहती है, तो ऐसे में बुरा लगना तो कहीं न कहीं लाज़मी है। और लेकिन अ, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा जो भी आपने, कहीं न कहीं महसूस किया, जो भी आपने देखा, ताकि आप उस बात को भुला सकें। तो लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, आप उसके जवाब मुझे दीजिएगा ताकि मैं आपको कहीं न कहीं एक अच्छा अ, तरीक़ा बता सकूँ। तो क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि फिर वो घटना आपके साथ क्या हुई थी?
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं अ, मतलब कॉलेज में थी, तो मुझे ना एक प्रेजेंटेशन देनी थी और वो मैं अ, मतलब मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मैं जितनी अच्छी तरह तैयार करके जा सकती थी मैं उतनी अच्छी तरह तैयार करी थी, एक पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं सबके सामने वो उस प्रेजेंटेशन को बोल सकती थी। लेकिन जब बारी आई मुझे सबके सामने प्रेजेंट करने की, तो उस समय पर मैं तो बिल्कुल ही स ऐसा हुआ कि इतने सारे लोग देख के मैं हर चीज़ भूल गई, एक-एक चीज़ मुझे कुछ नहीं याद था कि कौन मतलब अ, क्या मुझे बोलना था, टॉपिक बोलना था मतलब ऐसा होता है ना? कि एक बारी डर के कारण सब कुछ ही चला जाता है, दिमाग़ से बस वो मेरे साथ हो गया था। और फिर उस समय मुझे ये हो गया था कि मैं कैसे अ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैंने जैसे ही टॉपिक पे जैसे स्लाइड्स ऑन करी और फिर स्लाइड्स को आगे आगे करा, तो उसी में से देख के मैं बोलने लग गई। और जब बारी आई कि, उसमें ना एक एक अ, उदाहरण देने थे उस टॉपिक उस विषय को लेकर। तो मुझे ये था कि अ, उदाहरण तो मैं दे दूँगी और फिर जो उदाहरण मैं तैयार करके गई थी और वो उस स्लाइड्स में लिखे नहीं हुए थे। तो यही हुआ कि मैं जैसे मेरी अ, मेरी जो मैम थे उन्होंने मेरे से ना अ, मतलब उदाहरण पूछे। क्योंकि हमारी पहले से ही तैयारी थी कि उन्होंने मेरे से उदाहरण पूछने हैं, और वो पूरी क्लास के सामने उदाहरण पूछेंगे मेरे से। तो मैंने उदाहरण देने के बारे में आई मैं सब कुछ भूल गई, तो उस समय पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई थी। उसके बाद से जो मेरा एक आत्मविश्वास था वो टूट गया था और अब मुझे ना अब मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं होता और अपने आप पर एक संदेह चलता है, कि अब मैं कर ही नहीं पाऊँगी और मैं जब-जब भी प्रेजेंटेशन की बात होती है मेरी कक्षा में और जैसे कि मैं कॉलेज में हूँ, तो मेरी कक्षा में जब भी बात होती है ना, मैं हमेशा ना मतलब या तो पीछे हट जाती हूँ या मैं कह देती हूँ मुझे कोई काम है मैं नहीं आ पाऊँगी। बस इसी की वज़ह से ना जो मेरा एक डर है ना वो मतलब निकल ही नहीं रहा और एक शर्मिंदगी मुझे जो उस समय पर महसूस हुई थी और एक ऐसा लग रहा था कि सारे मेरे पर हँस रहे हैं, मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं कि जब उदाहरण देने के बारी आई तो मैं दे नहीं पाई।
जी। हाँ। जी बिल्कुल, अ, कहीं न कहीं जब ऐसी घटना हमारे साथ हो जाती है। तो कहीं न कहीं अ, डर बैठ जाता है एक शर्मिंदगी महसूस होती है जैसा आपके साथ हुआ भी लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा की आप उस चीज़ को लेके शर्मिंदा मत होइए। क्योंकि इंसान ही इंसान से गलतियाँ होती रहती है। आप क्या मुझे ये बता सकती हैं कि जब आपके साथ ऐसी घटना हुई तो क्या सच में हँस भी रहे थे आपके आसपास के लोग? या कहीं न कहीं सिर्फ़ आपको मन में ऐसा लगा कि वो लोग मेरे पे हँसेंगे या हँस भी रहे थे वो लोग? जी।
अ, अगर मैं बोलूँ तो सच बोलूँ तो अगर मैंने नहीं देखा था उनको हँसते हुए, या तो मतलब ऐसा होता है ना कि लोग मुँह पर नहीं हँसते लेकिन पीठ पीछे बातें करते हैं कि, ये तो बहुत कॉन्फिडेंस से गई थी और इन्होंने बातें नहीं करी। तो हाँ, मतलब मुझे ये था कि मैं अच्छी तरह देख तो नहीं पाई लेकिन ये था कि वो पीछे से तो हँस सकते हैं ना और ऐसा हो सकता है कि वो बाद में मेरा मज़ाक उड़ाए जब मैं चली जाऊँ तो वहाँ का मुझे डर है। मतलब अ, ये ना मेरे दिमाग में बात बैठ गई है कि वो मेरे पे हँस रहे थे और मेरा मज़ाक उड़ा रहे थे या फिर अगर वो मेरे सामने नहीं उड़ा रहे तो मेरे पीठ पीछे उड़ाएँगे तो बस इसी बात को लेकर मैं थोड़ा-सा डरती हूँ और उस समय मुझे इतना मतलब ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अपनी आँखें तक नहीं ऊपर उठा पा रही थी कि मतलब ऐसा होता है ना कि जब इतने सारे लोग मेरे को ही देख रहे हो और मेरे पास उदाहरण का कोई जो मैंने उदाहरण देना था वो ही उदाहरण नहीं मैं दे पा रही तो कहीं न कहीं मेरे लिए थोड़ा-सा शर्मिंदगी वाला महसूस होने लग गया था।
जी। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं ऐसी बात जब होती है तो शर्मिंदगी महसूस होती है, और आपने कहीं न कहीं उन लोगों को नहीं देखा हँसते फिर लेकिन आपके मन जो है मन ने कहीं न कहीं ये बैठा दिया आपके मन में कि वो लोग हँसेगे। तो आप क्या मुझे ये बता सकती हैं कि मतलब क्या जब आपके साथ ऐसा हुआ तो आपने क्या आप अपने आसपास थोड़ा देखा या आपके मन में उस समय एकदम से क्या हुआ? जब आप उदाहरण नहीं दे पाई शर्मिंदगी महसूस होने लग गयी या कहीं न कहीं बहुत तेज़ से दिमाग आपका दर्द होने लग गया। क्या बात क्या हुआ था अगर आप उस समय की वो घटना बता पाएँ मुझे?
हुँ। हुँ। जी, बिल्कुल अ, मैं ये बता सकती हूँ कि जब ऐसा हुआ था तो अ, एक तो सारे लोग मेरी तरफ ही देख रहे थे तो उस समय ये हुआ था कि मेरा जो आत्मविश्वास था ना वो कम हो गया, और फिर ना मतलब ऐसा था कि जैसे ना वो मेरा वेट कर रहे हैं बोलने का, कि मैं बोलूँगी अभी अ, मतलब या तो मैं सोच रही हूँ उस समय पर और ऐसा नहीं है कि मैंने सोचने की कोशिश नहीं करी। मैं सोच रही थी कि काश मेरे दिमाग में आ जाए लेकिन वो सोचने की जगह ना मैं लोगों को देख रही थी कि इस इतने सारे लोग मेरे को देख रहे हैं और वो मेरे बारे में हर कोई लोग मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? मेरे को जज़ कर रहा होगा मैं कैसे उस चीज़ से बाहर आऊँगी? और इतना मतलब जैसे मैं बोल सकती हूँ कभी-कभी तो मुझे आत्म मंगानी होती है कि मैं कैसे इस चीज़ से बाहर आऊँगी लोगों की नज़रों से ना मैं एकदम कह सकते हैं खुद को एक छोटा महसूस कर रही थी की क और क्योंकि ये ऐसा हुआ था क्योंकि मेरे से पहली एक प्रेजेंटेशन हुई थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी तो उस समय को लेकर मुझे थोड़े-से ज़्यादा शर्मिंदगी से महसूस हो गई थी कि मुझे खुद की काबिलियत पर शक होने लग गया था कि ये क्या हो गया मैं तो इतने कॉन्फिडेंस से ऊपर चढ़ी थी स्टेज पे, और जब बारी ही आई कि मुझे प्रेजेंटेशन देने की और मैं उस समय दे नहीं पाई। तो बस इसी को लेकर मुझे ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई थी।
जी। जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ आपकी समस्या कहीं न कहीं जो आपके साथ हुआ है और बहुत कहीं न कहीं ग़लत हुआ। हालाँकि ग़लती तो देखिए हो ही जाती है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि उसके बाद आपने ये बात किसी को अपने परिवार में, अपने दोस्तों से अ, बताई और उन्होंने फिर उस पे क्या कहा? कोई मदद करने की उन्होंने कोशिश की?
हाँ बिल्कुल, अ, मतलब अगर मैं बोलूँ तो मैंने अपनी अ, घर पे तो चलो मैंने आके बताया हो तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि अ, कुछ नहीं होता कभी-कभी भूल जाते हैं और वही बात मैंने अपने दोस्तों को भी बताई। तो उन्होंने भी मुझे यही बोला, बल्कि वो मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर बारी आप अच्छा करो। कई बारी कुछ ग़लती हो जाती है तो उस ग़लती को एक्सेप्ट करो। लेकिन यही होता है ना कि अ, मतलब उनका व तो, वो तो बोल ही रहे हैं और वो बोल भी सही रहे कि एक्सेप्ट करो, ग़लती इंसान से ही होती है। लेकिन ये है ना कि जो मेरे दिमाग़ में एक दृश्य बैठ चुका है और जब-जब मैं बाहर मतलब कॉलेज जाती हूँ ना अब अपनी अपनी जब मुझे क्लास में भी जाना होता है ना तो मुझे डर लगता है कि कहीं वो प्रेजेंटेशन वाली बात ना छिड़ जाए या फिर कोई अ, मेरी मैम ही ना मेरी फ्रे प्रेजेंटेशन वाली बात को क्लास में ले आए, कि क्या हुआ था आपको उस दिन? तो मैं इतनी भी अब इस टाइम इस टाइम इतनी भी सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं उनको सामने ये बता सकूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था, कि मेरा इतना आत्मविश्वास जो है वो कम हो चुका है। तो मुझे बस इसी बात को लेकर ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है कि अब मैं उनका कैसे सामना करूँगी? और बस मैं आपसे इसी करके मार्गदर्शन चाहती हूँ कि अब जो मेरे साथ हो गया वो तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं कैसे शर्मिंदगी के बाद फिर से अपने आत्मविश्वास को पा सकूँ।
जी बिल्कुल, कहीं न कहीं मैं आपकी समस्या को बहुत गहराई से समझ गया और जैसा आपके साथ हुआ उस बात को कहीं न कहीं आप भुला नहीं पा रही हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ तरीके बताऊँगा जिन्हें अपना के कहीं न कहीं आप उस बात को थोड़ा भुला भी सकती हैं। और आपको कही न कही मानसिक तौर पे भी अ, शांति मिल जाएगी। क्या आप अ, जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ क्या होता है कि जो इंसान है ना वो गलतियों का पुतला है। आप कोई अ, पहली इंसान तो हो नहीं इस धरती पे जिससे गलती हुई है। गलती सबसे होती है और पढ़ाई-लिखाई की जब बात आए या कुछ ज़रूरी कार्य हो तो ऐसे में घबराना गलती होना या होता नहीं है, सर दर्द हो जाना या एकदम दिल की धड़कन बढ़ जाना, तो ये सब घटनाएँ होती हैं। ये आप नहीं कर रहे होते आपके शरीर के अंदर की कुछ जो चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग का कुछ हिस्सा होता है वो करता है। उसको जब खतरा लगता है या कुछ ऐसा महसूस होता है तो, ऐसे में होता है चीज़ें भूल जाते हैं। देखिए बच्चे पढ़ के भी खूब जाते हैं और परीक्षा में उसके बावजूद भी वो लिख नहीं पाते भूल जाते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन उसी बात को लेके बैठे रहना कहीं न कहीं अच्छी बात नहीं है। आप उससे आगे बढ़िये उस बात को भूल जाइये क्योंकि क्या है कि, जितना याद करोगे कहीं न कहीं वो आपका ठीक तो अब हो नहीं सकता। बीता हुआ समय तो वापस आएगा ही नहीं। ये तो वही वाली फिर आपके लिए बात हो जाएगी की जो बीता हुआ क्या नाम है समय ऊपर से जो घाव है आपका उसमें और नमक छिड़क रही हैं। आप उसको भूलिए, क्योंकि जितना भी याद कर लो कोई फ़ायदा है नहीं। जो चीज़ हो चुकी है जो समय बीत चूका है वो वापस नहीं आने वाला और धीरे-धीरे हमें अ, जो धीरे-धीरे ना कहीं न कहीं आप उसे भूलेंगे तो इससे ये भी अच्छा रहेगा की आपको दर्द भी नहीं होगा। अब देखिए क्या है की आपको लग रहा है कि सब लोग वही सोचेंगे उसी की चर्चा होगी वही बातें होंगी लेकिन असल में ऐसा नहीं है। लोग ज़्यादा दिन कुछ याद नहीं रखते। हमें लगता है कि सामने वाले को हमसे फ़र्क पड़ता होगा। या हमारे बारे में क्या कहेगा लेकिन एक पल के लिए भले ही मज़ाक बन जाए लेकिन उसके बाद लोग भूल जाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि अ कहीं ना कहीं ना कि लोग क्या कह रहे हैं उससे आपको फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। क्योंकि ना वो आपको खाने को दे रहे हैं ना, आपको रहने को दे रहे हैं। वो तो आपके घर वाले कह रहे हैं। और जो भी कर रहे हैं आपके घर वाले कर रहे हैं तो उनको कहने दीजिए। आप समय का जो पहिया है वो बहुत तेज़ी से चलता है। आज आपका समय ख़राब था कल उनका भी हो सकता है। तो आप भी कहीं न कहीं फिर उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकती हैं हालाँकि कहियेगा मत। तो अ, कहीं न कहीं ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और पढ़ाई-लिखाई की बात है कल प्रेजेंटेशन हुआ नहीं अच्छा गया लेकिन आगे भी तो होगा। तो आगे जो होगा उसकी तैयारी करिए। उसमें इतना मेहनत करिए इतने अच्छे एक्जाम्पल दीजिए। इतने अच्छे से करिए कि जब कोई सुने जब आपके जो शिक्षक हैं जो आपके मित्रगण हैं। जो आपके अ, कक्षा में अन्य जो छात्र-छात्राएँ हैं जब वो सुने तो कहें वाह सबसे अच्छा तो इन्हीं का प्रेजेंटेशन था। तो कहीं न कहीं फिर उसके बाद जो आपको आत्मविश्वास मिलेगा वो सबसे अलग रहेगा। तो ये आपको बातें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मदद करेंगी पुरानी बातों को भुलाने में।
जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी। जी। हुँ। हुँ। <smacks lips> जी। हुँ। हुँ। हुँ। जी, बिल्कुल। <smacks lips> जी बिल्कुल, वाक़ई आपके सुझाव मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं इसको अपने जीवन में अपनाने की पूरी कोशिश करुँगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे इतने अच्छे सुझाव दिए।